Слушай, я за последнее время стала за собой замечать, а, такой момент, связанный со сравнением себя с другими. И сравнивать я стала именно, вот, в последнее время, а, с усвоением и, как сказать, освоением а английского языка. Мне, получается, есть круг общения, да, друз друзья, которые уже здесь появились во время иммиграции, можно сказать, они проделали такой же путь, как и я, и у у них успехи гораздо лучше, чем у меня. И я постоянно сравниваю себя с ними, думаю, почему я не могу, м, так же освоить, да, язык, почему я вроде бы и занимаюсь, и прикладываю усилия, чем я хуже? Почему у меня не получается? И у меня постоянно, знаешь, э, есть вот это сравнение в голове, а, что я как-то не справляюсь или я не способна к обучению, что-то со мной не так, почему именно они смогли за такой период, да, адаптироваться и у них нет сложности с коммуникацией, а а, у меня она есть. И меня прям это так разочаровывает, расстраивает, что время уже там какое-то прошло, а я всё, там, хуже на уровне, чем они, и не знаю, с чем это связано. М, вроде бы я и усилия, да, прикладываю и не могу сказать, что они там какие-то большие усилия прикладывают, но получается там гораздо лучше всё, чем у меня. И вот как мне, м, сжиться с этими мыслями, как мне вот не сравнивать себя, а, с друзьями в этом вопросе, если я себя чувствую при этом, ну, плохо, а, нехорошо. Мне это не добавляет никакого настроения, но я всё время об этом думаю. Как мне избавиться от этого?
Так. Понимаю. Да. Слушай, ну, я тебе сочувствую, конечно, потому что ты, я так понимаю, живёшь в эмиграции, да?
Да.
Соответственно, есть, э, трудности, связанные и так с переездом, с адаптацией. Язык учить- это, в принципе, хотя, э, во многом интересно, но всё равно трудно. Это как бы такая работа интеллектуальная. То есть нагрузки много, стресса разного много. А тут ещё и вот это сравнение- оно, конечно, добавляет, там, ну, в плане эмоциональной нагрузки, а не снимает её. Э, при этом я понимаю, что вот это естественное желание как-то свои успехи измерять если, допустим, ну, длину предмета измеряют линейкой, то вот свои знания ты сейчас как бы измеряешь, получается, друзьями. Вот. А это, естественно, тебе никак не помогает. Может быть, а, другой способ измерять, э, знания нужно здесь найти, то есть, например, сравнивать свои успехи сравнивать себя с собой. То есть, допустим, сравнивать, а, свои успехи вот сейчас с тем, что ты знала полгода назад, а не с тем, что знали твои друзья. Э, потому что, может быть, они, даже если они столько же живут в эмиграции, сколько и ты, может быть, они раньше начали изучать язык, может быть, у них больше времени свободного, они его чаще учат, или там денег на хороших каких-то преподавателей, а ты, может быть, самостоятельно учишь. То есть у вас же разные обстоятельства, и рост происходит по-разному, и нужно сравнивать, а, себя с собой. Вот что ты об этом думаешь?
Да. Может быть. Ну, я думаю, что да, это на хороший рабочий вариант, но почему-то мне этого недостаточно. Я вот возвращаюсь к этому сравнению, а, именно с друзьями. Знаешь, э
Да.
может быть, это в какой-то степени зависть, наверно, и ведь зависть, что ну как это так, вот мы вроде как в похожей ситуации, там, на одном уровне были, да, когда переехали, а сейчас, получается, а, допустим, люди спокойно общаются, а я нет. И я вот
Ну. Ага.
с как сказать, в этом болоте постоянно, э, в болоте сравнения, я в него погружаюсь.
Понимаю. Слушай, ну, а что ты вообще делаешь для того, чтобы выучить язык? Можешь перечислить свои, ну, активные действия?
Ну, смотри, я занимаюсь, э, каждый день обязательно в двух при э, приложениях. Я, м, как сказать, э, не пользуюсь переводчиком, когда я куда-то хожу.
Так.
Я пытаюсь из своих знаний всё вытаскивать, там, как уж получится у меня, так получится. И я всегда недовольна, соответственно, тем, как у меня получилось. Мне всё время не нравится. Вот, и м
Мгм. Понятно.
мне, конечно, не хватает, э, можно так сказать, общения именно такого плотного, чтобы я на слух воспринимала. И мне прям это тяжело даётся. Я, я слушаю, да, например, что-то я понимаю, а в какой-то момент я уже теряю связь
Ага. Поняла тебя.
вот с этим текстом.
Ну, конечно. Ты занимаешься в приложении, соответственно, в основном у тебя идёт, э, визуальный способ, а, восприятия информации. Вот, и, соответственно, практикуются твои навыки в, э, чтении, понимании того, что ты видишь, но у тебя, естественно, развивается словарный запас, грамматика. Но, как бы, говорение же ты не практикуешь. То есть ты практикуешь только его, когда уже ты прямо, непосредственно, в деле куда-то пришла. А, вот. И, соответственно, вот это и есть твоя речевая практика, поэтому оно чуть медленнее идёт, это, в принципе, естественный процесс. Но от смотри, вот это сравнение с друзьями, его можно, в принципе, эм, использовать и как ресурс тоже. Ты говоришь, что у них, ну, как тебе кажется, больше прогресс, а ты спрашивала у них, что они для этого делали? Может быть, их методы как-то отличаются?
Ну да. А, слушай, ну, методы, эм, у них не то чтобы там какие-то активные. А, просто вот нам наш друг один, он, а, ну, как-то схватывает очень быстро, он очень быстро запоминает там слова, очень быстро запоминает произношение, и у него как-то от на слух изначально. А вот ему как-то давалось легче.
Так.
А, также, вот, у меня есть подруга, она там прошла тоже, какой-то, вот этот курс, изначальный, как мы приезжали, есть здесь в колледже, где ты идешь заниматься, но там прям такое, начальное-начальное всё, и я не могу сказать, что, там, прям, у нее какой-то прогресс был.
Мгм.
И вот она тоже, не занимается, там, допустим, с репетитором, она тоже что-то делает в приложениях, но вот именно с аудированием, вот, э, на слух, у нее гораздо всё это лучше, чем у меня.
Понимаю тебя, а вот она прошла начальный курс, получается, офлайн в какой-то группе с преподавателем или как это выглядело?
То есть она А у нас были похожие занятия. Это было онлайн, это, м, возле какого-то колледжа. А, они как раз набирают таких, а, людей, которые только приехали. Мы там занимаемся группами, а, через "Зум". У нас тут были эти занятия около 4 месяцев.
Ага. А их проводил носитель или кто?
Да, их носитель проводил.
Ага, и, получается, ты тоже прошла этот курс?
Да, я тоже его прошла, то есть мы прошли его вместе.
А посещаемость, там, у вас была одна и та же, преподаватель был тот же, или что-то какие-то вводные отличались?
Да, да, в том-то и дело. Но вот, э, всё плю плюс минус тоже самое.
Ага. Ну, слушай, тут просто можно было бы покопаться. Может быть, есть какие-то ещё нюансы. Допустим, может быть, у твоей подруги есть какие-то англоговорящие друзья, либо их больше, чем у тебя, либо она с ними чаще встречается. Потому что аудирование, оно не появляется ниоткуда. Даже если очень талантливого человека посадить, э, в комнату, где тихо, аудирование, оно н не появится. То есть этот человек, значит, где-то слышит звук, воспринимает его, может быть, песни слушает больше, чем ты, может быть фильмы слушает, но где-то он это ухо свое тренирует. Э, и вот здесь, как бы, нужно разобраться в этом, потому что если у человека есть высокий результат, то что-то у него еще, кроме таланта явно там присутствует.
Кстати, да. Ну, я вот не уточняла, кстати, по поводу фильмов, смотрит ли она фильмы, допустим, на английском. И, я знаю, что у нее там есть небольшое общение с родителями, а, по школе, получается, где дети учатся, но не то, чтобы много. Да, но это да, наверно н наверно, это тоже важно. Кстати, я вот как-то не обратила на это внимание, если здесь еще просмотр каких-то видео идет. Я видео пытаюсь смотреть, но иногда я теряю, мне прям надо вот с э, фоном я не могу, мне надо прям сосредоточиться, и прям посвятить всё время. Времени к сожалению не так много есть свободного.
Ага. Тоже ресурс. Мгм. Понимаю. М, ну да, да, естественно. Просто видишь, даже если она чуть-чуть общается там, допустим, м, с родителями других детей в школе, а ты, допустим, 0, всё равно это больше чем, м, 0. И, соответственно, и результат меняется.
Это да, я согласна, да, с этим.
Ну, и у уха есть такая как бы черта- чем больше ухо тренируется, тем больше оно потом схватывает. Вот, допустим, молодой человек, про которого ты рассказывала, он же тоже не просто так такой одаренный. Может быть, он до этого много в принципе слушал разные языки, и, э, как бы вот эта наслушанность, она ему помогает. Может быть, твой мир до этого был больше, там, допустим, визуальный. Э, я не знаю, какая у тя профессия, ты не дизайнер случайно?
Э, нет. <chuckles>
Нет? Ну, это так было, пальцем в небо. Ну, то есть в любом случае люди же разные, то есть бывает, кто-то работает больше с визуалом, кто-то больше с текстом, и разные у человека оттачиваются навыки. Вот сейчас ты стоишь перед необходимостью отточить себе ухо, значит нужно больше слушать. А, просто прислушиваться можно к беседам в трамвае, это может быть неприлично, но ты же не будешь подавать вид, что ты это делаешь, а. Можно, например, почаще заходить в какую-нибудь кофейню, просто чтобы с баристой поговорить. Как правило, э, баристы- это самые дружелюбные люди, и они вот на, уровне таком А1, А2 прекрасно отрабатывают фразы, ну, в том плане, что, когда ты просишь кофе и тебе там говорят: "А вам здесь или с собой? А вы присядете или, там, пойдёте?" Э, и так далее. "А что-то ещё нужно?"- Это всё как бы вот материал, по сути, учебника, да, 1 уровня. Но ты постоянно можешь его отрабатывать, то есть, э, не ограничиваться каким-то моментом, вот когда ты раз в месяц идёшь, допустим, к чиновникам, и всё, это твоя единственная практика. А вот каждый день понемножечку ходить и как бы хотя бы минут 10-15 болтать вот, ну, вот как я уже сказала, с баристой. И, может быть, у тебя есть другие варианты, то есть с кем-то это ухо тренировать. Рано или поздно оно вот, знаешь, как как мышца у какого-то очень ленивого человека, который долго спортом не занимался. Ты, естественно, не ленивая, это просто сравнение. Вот, э, как вот мышца тренируется, так же и ухо, оно рано или поздно начнет тренироваться. И ничего страшного, что это будет не так, как у друзей, зато это будет, э, лучше, чем у тебя вчерашней.
Ну да. Мгм. Ну да, вот надо как-то научиться мне, видимо, как ты говорила, сравнивать свой результат с тем, что было, и то, что есть. И в этом вопросе тоже надо развиваться.
Ну да, и что-то как бы делать, может быть, перенимать перенимать какие-то методики, что-то. Потому что в приложении ты сейчас здорово нарабатываешь пассивные знания, но тебе нужно кому-то эти знания высказывать, то есть речь тренировать, и от кого-то что-то слышать, чтобы слушать. Ну да, да.
Да. То есть найти надо свободные уши, получается. Слушай, ну, тв твоя поддержка так, э, меня вз взбодрила, приободрила, потому что я как-то вот, э, в этом сравнении зависла, да, и меня это чуть-чуть демотивировало. А здесь, если ты э, как ты говоришь, есть моменты, да, связанные, что всё-таки
Это так.
а, может быть, у нас там и усилия другие или, вот, среда маленечко друда э, другая. На это я не обратила, кстати, внимание. Это, наверно, важно учитывать. Спасибо те за такую поддержку. Просто обратила внимание на какие-то вот такие тонкости, которые я упускала. А это тоже важно замечать и понимать, что что делать.
Ну да. Конечно. Рада была тебе, на самом деле, помочь, и, пожалуйста, обращайся еще, если вдруг понадоблюсь. Всего тебе доброго.
И тебе спасибо.